Às vezes sim, mas eu conseguia muitas vezes. Eu tenho a técnica, para mudar de horário, o meu corpo completamente.
Aham. Ah, co ali o fuso horário do corpo, né. <giggles> Aham.
Exato, então quando eu tinha que acordar 1:00, a minha técnica qual era, eu às 19:00 estava na cama, eu às 19:00 estava tomando meu chazinho de valeriana, que me ajuda a dormir. E aí eu forçava o meu corpo a se adaptar a esse horário. Por quê? Meia-noite e meia, meia-noite na verdade, né, eu já estava de pé, porque 1:00 eu tinha que estar no trabalho. E aí, eu dormi aquelas quatro 4 5 horas no máximo. Voltando do trabalho
Hum. Aham. Sim. Sim. É, mas pelo menos, você conseguia fazer ali, uns 5 horas direto que já ajuda, né. Aham.
É, mas aí eu voltava do trabalho, tomava um banho bem quente, fechava as cortinas, quartinho com a com bem confortável, e aí, eu ia dormir novamente.
Aham, fazer ali o restante, para chegar nas 8 horas. <chuckles>
Exatamente, porque eu trabalhava de 1:00 até às 8:00, então às 8:00, 8:30 eu estava em casa, e eu já apagava e ia até 13:00, 14:00, então cochilinho no meio da tarde, eu já não fazia, porque esse cochilinho ia atrapalhar o meu sono das 19:00.
Entendi. É e também, depois você ia perder ali, o dia todo só dormindo, né? <chuckles>
Exatamente. O meu foco qual era, né, me manter acordada, no horário da tarde e início da noite, porque eu tenho 2 filhas, eu tenho minhas obrigações.
Aham, também tem que dar ali, uma atenção, né, na tua família e tudo.
Exato, exato, então, eu acho que vai muito de técnicas, né, o cochilinho vale a pena? Vale, mas depende do caso, e depende de quanto tempo vai ser esse cochilinho. Porque se você for tirar um cochilinho, e dormir 2, 3 horas, <chuckles> não é mais um cochilinho, né?
Aham. É, não não compensa. É, e, assim, tem gente que tenta, eh, colocar no cochilo, ali, uma solução para os problemas, né, se você por exemplo, tem uma insônia, um problema co crônico ali de sono, e aí você fica ali, tendo cochilinho todo dia, eh, depende do dos cochilos, né, para, eh, ah, ter a noite de sono, quando isso pode virar um sinal de alerta?
Uhum. Sim. Uhum. Exato.